Aber ich finde interessant, dass du sagst, dass es letztendlich am Ende nur die Zeit war. Also, ich meine, die Zeit es heißt ja auch: Die Zeit heilt alle Wunden.
Ja. Ja. Die Zeit macht dich auch schlauer, ne?
Ja, das sowieso. Ah, beziehungsweise ja, ob schlauer, aber Ach ja, nennen wir's schlauer. <laughs>
Ja, ähm, ja reifer, ne?
Reifer, reifer ist vielleicht gut, ja. Aber, äh, also es ist schön. Ja, ja, ja.
Ja. 'N anderes Denken einfach, ne? 'Ne andere Sicht auch. Ähm, man man tut auch mal die Sicht wenden von anderen also, man tut mehr reflektieren so, ne? Also, ja, was ich früher nicht gemacht habe. Ich habe immer nur so wie es ist, ist es.
Mhm. Ja. Aber also, was anderes außer Zeit gab's nicht, was dir helfen konnte? Das da war zu tief gesessen der Wunsch.
Zeit, ich würde mal sagen,
Also, ich meine, du hast ja bestimmt 'nen Mann und der wird dich eigentlich ja bestimmt mögen und be begehren. Und das hat dir nicht geholfen, hat nicht gereicht?
Ja, der hat schon immer gesagt, alles ist okay, ne? Er Ne, weil mein Selbstbild war ja von mir selbst aus. Man sagt ja: „Wenn du dich nicht selbst lieben kannst, kann es auch jemand anders nicht für dich tun.“
Ja, ja. Ja, ja, genau. Wei ja, ja, aber irgendwas kann ja vielleicht, sage ich mal, einen motivieren dazu, aber das hat nicht gereicht sozusagen? Wahnsinn. Mhm.
Mh-mh, ich würde sagen, Zeit ist so der Faktor gewesen für mich auf jeden Fall. Und natürlich Sport, 'ne gute Ernährung, ne, aber <laughs>
Mhm. Okay. Und dann gibt's natürlich gute Mittel in der Drogerie. <laughs>
Gen <giggles> Jawoll. Du ha war echt schön, mit dir zu plaudern. Ja. Ja, fand ich auch. Bis dann. Tschü
Okay. Ja, vielen, vielen Dank. War spannend. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Bis dann gerne wieder. Tschau.